Ờ, bánh kẹo là ăn nhiều nhất, mình cũng rất là thích uống trà sữa. Thường là căng thẳng thì mình hay đi mua trà sữa h nữa cơ. Còn việc ừm đấy, mình ăn khá là nhiều nữa, mình bị ăn không kiểm soát ấy, kiểu, khi mà mình đã bóc một cái túi bánh ra ấy, thì trong đầu mình, mình cũng chỉ nghĩ là ăn 1-2 miếng để cho nó đỡ thèm, để cho nó, gọi là, bớt căng thẳng lại thôi. Nhưng mà thường là khi mà mình đã bắt đầu ăn rồi là mình sẽ ăn hết cả cái gói đấy luôn. Có khi còn bóc thêm ra để ăn nữa cơ! Làm cho mình, kiểu, ờ, đấy, bị tăng cân không kiểm soát được. Ừm.
À. Ừm. <laughs> Rồi, ừ, không kiểm soát được! Ừm. Vậy thì nhá, hồi nãy bạn đã nói rằng là sau khi mà bạn ăn xong á, thì bạn cũng không cảm thấy thoải mái hơn là mấy, nhưng mà bạn lại cảm thấy hối hận, đúng không? Thế cho mình hỏi nhá, trước cái lúc bạn ăn là bạn cảm thấy căng thẳng này, thì trong lúc ăn á, thì bạn cảm thấy thế nào? Bạn có cảm thấy là được thỏa mãn, bạn có cảm thấy thoải mái hơn không?
Ờ. Ờ. Ờ, trong lúc ăn thì mình cảm thấy cũng rất là rất là rất là, ta gọi là, rất là dễ chịu luôn. Mình cảm giác là, kiểu, không còn một cái vấn đề gì nữa nhá, nhưng mà thực, ừm kiểu, trong đầu mình vẫn có một cái suy nghĩ là "Từ ăn rồi tí nữa hối hận cho mà xem." Thế nhưng mà mình vẫn ăn, mình đã không dừng được. Chỉ đến lúc, gọi là, ăn xong rồi ấy, thì mình mới lại cảm thấy là "Ôi thôi xong, lại ăn nhiều quá rồi, lại, gọi là, lại thất bại trong cái việc cai đồ ngọt rồi!" Mình lại cảm thấy rất là hối hận! Thế là cả ngày hôm sau mình sẽ tự phạt bản thân bằng cách là cả ngày, tức là từ sáng đến chiều, mình sẽ không không ăn một cái gì cả, không ăn nữa, gọi là ừ đấy, mình sẽ
Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Không ăn, ờ, <laughs> xong đến buổi tối bạn lại ăn.
Ừ, đó, nó cứ lặp lại như vậy thôi, làm cho mình, kiểu, cứ thành một cái vòng lặp mình cứ thất bại mãi, mình không cai được hẳn một cái thời gian quá là lâu nào cả.
Rồi, ừm.